Beh, fisicamente è più pesante, quindi anche da trasportare a una una serata. Ti puoi portare 1 scatola di di vinili, ehm, mhmm, però non m hai l'accesso a per dire 1 terabyte di musica, che ho nell'hard disk, quindi diciamo che fondamentalmente è quello la il il vero problema del vinile. Sì.
Ovviamen Okay. Ehm, però cambieresti il vinile con il digitale sempre, oppure dici: "No, preferisco caricarmi la scatola e non rinunciare al vinile?"
Allora, ehm, preferisco viaggiare con più leggero possibile, perché inizio a avere una certa età e faccio fatica fisicamente, però il vinile, uhm, ha un posto speciale nel mio cuore, che non, uhm, rimpiazzo per nessuna cosa al mondo.

Okay a questo punto, uhm, quindi ti chiedo una cosa, uhm, dici che non usi queste piattaforme diciamo di uso comune, ma q a qualcuno che invece non ha idea che esiste un'alternativa, cosa suggeriresti?
Beh, mh, allora se qualcuno non conosce alternative gli consiglio di di rimanere comunque su quelle piattaforme, ehm, se no comunque voglio dire una valida alternativa, ehm, anche gratuita con un po' di pubblicità di tanto in tanto è YouTube. Tutto quello che c'è su Spotify e Tidal, è possibile poi trovarlo anche su YouTube, quindi, ehm, sì direi che la risposta è YouTube.
Okay. E tu come hai trovato queste a parte Spotify diciamo YouTube per esempio Tidal o p piuttosto penso uhm, piattaforme come SoundCloud, uhm, come come le hai trovate, come le hai scoperte?
Beh, ehm, come ti dicevo suonando facendo proprio il il DJ a livello professionale, bisogna sempre tenersi aggiornati su sulle varie piattaforme, ehm, che ti piacciano oppure no, comunque è necessario tenersi, uhm, aggiornati. Ehm prima hai menzionato SoundCloud, è una piattaforma che mi piace molto, è decisamente diversa da, ehm, Tidal e Spotify. Ehm si caricano anche tanti mixtape sopra Soundcloud. Io adoro ascoltare mixtape, ehm, perché nel mixtape è possibile ascoltare i passaggi da una canzone all'altra, ehm, e quindi vado ad arricchire le mie orecchie, proprio da da DJ ta talvolta, anche scopiazzo delle transizioni. Eh, sì <chuckles> mi mi torna molto utile tornare ai mixtape, ehm, ascoltare mixtape anche perché poi ascoltando un mixtape appunto, uhm, mhmm, ci si fa venire un sacco di idee anche nel creare poi le selezioni che andrai a a suonare poi nel weekend nei party, ehm, insomma si possono scoprire delle belle combinazioni, di canzoni sì ,sì.
Sì. Mh-mh. Ah, hai visto. Certo, chiaramente.

<smacks lips> Assolutamente, è una domanda <chuckles> lecita, ehm, diciamo che può cambiare di volta in volta. Ci sono, ehm, delle volte che la selezione viene, uhm, proprio diversa, nel senso che ogni pezzo appartiene a un artista diverso da quello precedente, altre volte invece mi piace anche mettere 2 o 3 canzoni, ehm, dello stesso artista, come se lo stesso artista stesse raccontando una una storia a capitoli, e quindi un pezzo dopo l'altro, e può stare molto bene anche anche così, sì.
<coughs> Sì. Sì. Okay. Molto interessante devo dire, c'è una certa ehm, emerge una certa passione da parte tua. Ehm